Y si es que va ella sola, en la cuenta va a comprar exactamente lo mismo, pero la la el el gasto final va a ser el doble o el triple. Entonces, como que ahí no entiendo, y cuando vamos juntos, como que prefiero dejarla entonces hacer y yo no hacer nada, porque si no empezamos a discutir y que por qué el café este o el o el otro y por qué este producto y no el otro. Entonces, como que ya yo yo trato de ya no no meterme más y como que dejarla un poco, pero sí me me me me frustra bastante la situación.
Ujú. Mm, okey. Ujú. Claro. Ujú. Por supuesto, sí, para evitar discusiones, pues pues tú tú lo dejas ahí de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, gracias por todas estas explicaciones y ahora te podría comentar de de tal vez situacio no situaciones, perdón, discúlpame, de reglas, digamos, y de maneras de comunicarse para que lleguen a un acuerdo común, ¿no? Pensaría que o te sugeriría que lo principal es la comunicación entre ustedes 2 tú expresarle a ella de una manera, pues, eh, superamable, sin sin no tiene necesidad de discutir, sino como una negociación, expresarle lo que tú sientes y por qué lo sientes. Mira, eh, yo pienso que este supermercado de pronto, eh, es más caro o se consiguen cosas más caras, no necesitamos tantas cosas orgánicas. Te estoy poniendo ejemplos, eh, generales, ¿no? Eh, promedio. No no tiene que ser el caso, pero para que te vayas te puedas ir haciendo una idea. Eh, llevar una lista del supermercado, ¿no? Para no ir así comprando a la loca, comprando doble, comprando triple, cosas que ya tenemos en casa no las volvamos a comprar. Comunicarte de manera clara cómo te estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y una so una posible solución. A ver ella qué opina. Ten la lista del supermercado, tratemos este supermercado que tal vez es más barato. Ah, cositas así, ¿no? Entonces, ¿qué opinarías si empiezan de esa manera?
Perfecto. Claro, claro. Ujú.